Okay, das verstehe ich natürlich sehr. Ist es denn aber so, dass du jetzt da ‘ne ganz konkrete Entscheidung grade treffen musst? Also, bevor wir gleich noch mal zu den ganz wichtigen Punkten gehen, die du grade genannt hast, ist ‘ne ganz konkrete Entscheidung, die grade ansteht?
Es ist jetzt nicht konkret oder akut, aber es geht sich, glaube ich, bei mir um die Frage, ob ich eben weitermachen möchte in der Forschung, obwohl ich weiß, dass es da halt diese Sachen gibt, die ich auf jeden Fall nie ändern kann oder ändern werde, vor allem nicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten.
Aha. Hm, ja, das ist natürlich dann ‘n ganz großer, äh, Punkt an deinem Leben, wo du natürlich irgendwie in irgendeiner Art ‘ne Entscheidung treffen werden musst, ne? Da geht‘s ja ganz konkret darum, wie geht‘s dann auch wirklich weiter? Ähm, wie wie sehr ist es denn in deinem in deinem Alltag dann? Also, wie sehr bist du denn da involviert? Musst du dann selber auch solche Versuche und Tests durchführen oder ist das einfach nur das Umfeld, in dem du bist, was dir generell schon unangenehm ist?
Ähm, ja, also, die Forschung, auf die ich mich grade beziehe, ist eher, sage ich mal, theoretisch. Also, ich m mache dann eher so Schreibtisch-Sachen oder helfe aus bei Kleinigkeiten oder vielleicht mal ‘n Knochen oder ‘n Menschen, ne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich viele, ähm, Tiere oder so irgendwo halte und mit denen Experimente machen muss. Hm, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich eben in die Sparte reingehe, dass es dann irgendwie unumgänglich sein wird.
Ja, das kann bestimmt sein, ne, dass man immer mehr da involviert ist auf diesem Gebiet. Ähm, also, ist es denn so du sagst, du hast es eher so im Entfernten? Ist es dir denn wirklich, du selb damit konfrontiert bist? Also, dass du in irgendeiner Weise auch damit zu tun hast, dass f dass quasi Tiere manchmal ja auch gequält werden? Also, ist es schon diese ganz kleine Berührung mit dem Feld, die dich total unwohl fühlen lässt?